Olha, hoje eu preciso aqui de uma ajuda, eh, um conse eu queria um conselho teu pra pra uma coisa muito obrigado, que eu tô aqui com uma dificuldade, quando eu vou comprar, fazer compras tanto de roupas e acessórios e e no mercado também, eu tenho uma séria dificuldade pra bater, assim, na qualidade e preço, sabe. Eh, eu tenho sempre assim uma dúvida, "Puxa, será que isso tá em um em um preço bacana? E será que a qualidade disso daqui vai me entregar, será que tá num preço justo?", e aí eu queria uma um conselho teu, né, de como é que eu posso fazer uma análise melhor, pra que eu possa ter assim, sabe, a máxima certeza, "Poxa não, eu tô comprando isso, porque eu sei que isso vai ter uma durabilidade, ou essa esse produto realmente tem um nome, tem uma qualidade, eu posso comprar tranquilo", como é que eu posso fazer pra pra não ter dúvidas, sabe, poder levar e falar, assim: "Não, tenho certeza que isso vai dar certo, vai ser uma boa."?
Claro, claro. Hum. Entendi. Aham. Entendi, então, assim, pelo que eu percebi, né, a qualidade, a durabilidade das peças é algo muito importante, né, pra você, eh, m mais ainda do que, talvez, tendências né, novidades. Então, eu não sei se isso faz sentido para você, se você gosta de de de tendências, né, <clicks tongue> eh
Exato. Não, até gosto, até gosto de acompanhar uma coisa ou outra, mas eu prefiro coisas, assim, que me agreguem valor e que façam sentido, sabe, eu não não sou de comprar por comprar, por isso que eu tento sempre alinhar qualidade e preço, eu quero uma coisa da melhor que eu posso pagar, mas que me entregue também qualidade, entende.
Uhum. Entendi. Uhum. <clicks tongue> Percebo, percebo. Olha, eh, <clicks tongue> um um dado importante, né, dessa pesquisa, porque eu acho que realmente isso tudo envolve pesquisa, né, eh, hoje você tem como pesquisar a qualidade não necessariamente, né, mas, eh, você não tem como tocar, né, para você entender, mas geralmente as roupas, quando você compra online, que hoje tá aí a a super à disposição, você consegue ver que material, né, foi feito, né, e aí você se você não souber, não entender de tecidos, por exemplo, você pode pesquisar até no ChatGPT, né, se aquele, eh, enfim, se aquela fibra é boa, se aquilo tem durabilidade, né, eu acho que esse tipo de pesquisa pode te ajudar, né, nessa nessa questão
Sim. Ok, ok. Na internet, assim, de um modo geral, sim, vou
na internet Isso, exatamente.
vou fazer isso, gostei dessa dica, não tinha pensado dessa forma, vou vou passar quando começar, né, a a precisar de algo ou até de mercado e tal, vou vou dar uma olhada nisso. Você acha que na no caso da internet é válido também fazer compras de mercado, ou não faz muito sentido, porque o produto é melhor você con ver na hora, o que que é melhor, que que nao é, ou também é tranquilo?
Uhum. E e eu acho que na eu acho que na verdade ele v ele a se assemelha muito com essa questão de comprar roupas também, acessórios, sabe, porque eu acho que tudo, se você fizer uma pesquisa, porque geralmente quando você faz essas compras, né, geralmente tem aquele aqueles comentários, né, tem aqueles aqueles chats, assim, de de clientes, né, eu não sei se todos, né, mas geralmente tem, eh, só é questão de você procurar, né, para ver se realmente você tem acesso a isso. E aí você poder, eh eh, ler o que que as pessoas estão falando, você escrever lá, ah, você tem a sua lista, por exemplo, no mercado, você precisa comprar café, arroz e você não tem tanta certeza se aquele produto que vende naquele mercado é bom. Então, você pode jogar lá, jogar essa pesquisa, ah, "Quem, eh, frequenta esse esse <clicks tongue> mercado, né, qual a melhor qualidade do arroz, qual é a marca melhor, né, que que as pessoas"
Sim. Sim. Ok. Ah, gostei dessa gostei dessa dica de seguir o que as pessoas estão dizendo, né, ver os comentários.
Exato, porque assim, é a experiência, né, eles já tiveram uma experiência, e, de repente, pode te ajudar, né, por exemplo em compras
Entendi. É, e compartilhar isso sim, é verdade.
as as donas de casa elas têm bat bastante dicas, né, elas acabam se dedicando mais, né, e e eu acho que elas
É, tendo mais tempo para pesquisar, para fazer as coisas, realmente.
É, e aí elas, isso esses comentários pode te ajudar muito, então eu acho que a a as compras online, hoje em dia, elas estão mais evoluídas, sabe, eu acho que tem outros recursos juntos que dá para você fazer essas pe essas pesquisas mais minuciosas, sabe? Eh, tem também mercado, não sei se você conhece, mas tem, <clicks tongue> eu não sei se perto da sua casa tem, eh, o Mercadona, e
Ah, entendi. Sim, eu gosto, gosto muito, é um dos meus favoritos.
então, eles têm então eles ele, na verdade, é um mercado muito bom, porque, geralmente, os produtos são de muita qualidade, lá vende roupa, vende acessório, vende vende <clicks tongue> produtos, eh, de beleza, cremes, enfim, tem uma variedade, tem perfumes, sabe, e tudo assim de boa qualidade, porque eles são muito exigentes, sabe, ao colocar os produtos, ao eleger os produtos para vender ali, então ele é conhecido como qualidade, sabe?
Sim. Entendi. Eu até gosto. Sim, eu gosto sim, só que eu tenho um pouco de receio em alguns de de produtos assim que eu não tenho tanta confiança ou não tenho pesquisado, por por algumas questões, né, de não ser assim digamos, a marca conhecida, né, como digamos no do grande público, né, só de uma parcela. E aí eu fico meio assim. Agora, eh, essas essas tuas dicas acho que fazem sentido para o para o que eu estou buscando, para o que eu que eu preciso realmente, eh, né, mudar, né, e comparar de uma forma melhor, né, preço e qualidade. Então realmente, eu vou já apontei aqui, vou vou começar a fazer alguma a seguir algumas dessas dicas já a partir de amanhã. Agora quanto à à roupas assim, essas essas lojas, as aquelas lojas mais, eh, frequentes, assim, né, que são mais famosas, como é que eu faço pra comprar de uma forma mais inteligente e até mais barata em determinados momentos?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Olha, hoje essas essas lojas, eh, maiores, né, que tem muitas peças, qual é a política hoje em dia, né? É que não dure, infelizmente a gente realmente tá nessa fase de da qualidade não ser priorizada, ou seja, eh, toda semana eles querem colocar na nas prateleiras, né, nas araras ali, eh, novidades, as tendências. Eh, e para você estar sempre voltando na loja, no mesmo mês você voltar ali, umas 3, 4 vezes pra comprar uma peça. E por gerar
Ok. Porque a roupa não tem tanta tanta qualidade, o tecido assim não é ta esse é que é o meu medo sabe, porque às vezes eu estou lá, vou lá, compro uma roupa mais cara achando que aquilo tem qualidade, e tem acontecido exatamente isso que você falou, eh, eles não estão prezando tanto pela qualidade. E aí por isso a minha dúvida e pedindo aqui a tua ajuda exatamente para tentar minimizar isso, sabe. E comprar boas coisas, tipo, um bom preço.
Exatamente. Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Olha, eh, por outro lado, aquilo que eu te falei a respeito das pesquisas sobre os materiais, eh, mesmo que você não tenha conhecimento, pode se confundir, né, o que que é de qualidade, o que que não é de qualidade, né, eu acho que se você pesquisar sobre, eh eh, a composição, você pode ir pela composição, sabe. E você avaliar o preço, né, e olhar a composição, e você conseguir descobrir qual qual, eh, as composições são de qualidade, né, para você ter mais segurança na hora da compra, sabe. Tem loja tem loja vou te dar uma dica, tem algumas lojas grandes, assim, eh, a Zara, por exemplo, ela tem algumas peças que são, eh eh, como é que eu posso dizer? Catalogadas, vamos dizer assim, na etiqueta, ela tem uma bolinha preta. Essa bolinha preta, ela quer dizer que os, eh, os materiais, eles são de melhor qualidade.
Ok. Ok Ok. Ah, interessante, não sabia. Poxa.
É, é, é algo realmente que as pessoas não sabem, mas tem, se você olhar na etiqueta, tem a bolinha, eh <clicks tongue> eh, vermelha, tem enfim, tem outras cores, mas a preta a bolinha preta, ela ela diz que
Ok. Já indica uma melhor qualidade, então, no no tecido, né.
Exatamente, e aí você pode também se guiar se você for comprar, se você gostar dessa loja, né. Mas enfim, eu não tenho conhecimento de outras, né, que tenham, assim, essa sinalização, mas essa eu eu sei, e e eu acho que é super válido você ficar atento também a isso, o olhar nas etiquetas, sabe, eu acho que
Poxa, muito interessante. Não, vou já apontei aqui, vou seguir essa essa recomendação, e, poxa, faz total sentido para o que eu estou querendo, eh, melhorar, né, pra mim, até pra poder ter, hum, coisas de maior qualidade, até por um preço mais mais acessível, eu acho que que realmente a a conversa fez total sentido, e e a partir muito obrigado mesmo, a partir de agora, eu vou vou conseguir comprar coisas de de muito melhor qualidade do que eu tenho comprado. Queria mesmo te agradecer, acho que que a partir de agora, com certeza eu vou comprar coisas muito melhores. Muitíssimo obrigado.
Uhum. Ah, que bom, fico feliz. Ah, que bom. Não, imagina, fiquei muito feliz de poder ter te ajudado, né, e aberto um pouquinho a sua visão a respeito d disso, né, e eu tenho certeza que as suas próximas compras serão bem diferentes e você vai ficar bastante satisfeito.
Poxa, muitíssimo obrigado mesmo. Eu volto aqui para te contar depois, e com certeza você vai vai ficar muito feliz, porque eu vou fazer excelentes escolhas. Muito obrigado mais uma vez.
Nada, e o que você precisar, se você precisar realmente de outro tema, alguma coisa que eu possa te ajudar, eu vou ter maior prazer em te ouvir e estar te indicando coisas novas, tá bom?
Falou, obrigado, tchau, tchau.
Nada, tchau, tchau.